Mm. Ah, ilang oras ka ba nan karaniwang natutulog sa isang gabi? Sapat ba o laging kulang?
Mm. <clicks tongue> Gusto ko mang sabihing sapat, pero may mga times na hindi. I mean na, up until now, hindi ko pa rin nahuhuli yung ano, eh, ah, yung correct, um, hindi naman correct, siguro wala namang correct, eh, 'no? Ah, pero most of the time sapat naman, for me, I think, oo.
Mm. Ah, okey. So, ta's pero sa totoo lang mahirap ba para sa'yong makatulog kapag stress ka? O mas lalo kang inaantok 'pag mga gano'ng pagkakataon?
Mm. 'Pag ako nase-stress ah, mas mahirap, kasi ano, eh, ah, mahirap kumuha ng tulog. Ah, 'to dati, ah, kasi ganito, ah, dati kasi ano, eh, ah, sobrang hirap ako matulog. Actually, hindi ako, ah, ay mali. Hindi ako hirap matulog, nakakatulog ako, pero hindi dire-diretso yung tulog ko. Ah, oo, let's say sa isang, ah, ah, span ng tulog, palagay na natin siguro mga pitong oras akong nasa kama. During that time siguro mga ano, babangon ako or magigising ako siguro ng mga 5, 6 na beses, gano'n.
Sabagay. Sige. Ah, putol-putol? Mhm. Ah, ba't gano'n? Stress ka ba nun or sa paligid mo?
So, oo, so Ah, ano, multiple factors, merong stress na pinagdaanan, tapos ano rin, ah, siguro 'pag tagal, tagal na-realize ko na, ah, "Bakit kaya gano'n?" So, umabot sa point na ano, eh, na nakakaapekto na siya sa'kin kasi, ah, napapansin ko na yung ano ko, yung ugali ko, nagiging iritable ako.
Okey.
Oo, ganun. So, na-realize ko na baka kailangan ko na ng ano, kailangan ko siguro mag-consult magtanong kung bakit ganun yung tulog ko.
Okey.
Yun, so nung nag-ano ako nag ah, initiate ako mag ah, tanong sa doktor kung bakit ganun. So, nag ang ending, ah, na-realize na may physical cost kung bakit ako nahihirapan matulog at bakit madalas yung ano. Oo.
Ah, pwede pala yun, puwede pa lang, ah, puwede palang maging reason kung bakit hindi ka makatulog is, ah, about physical kasi karaniwan 'di ba, about mental health or stress, yung mga ganyang bagay. Pero sa'yo bakit physical?
Mm. Mm. Ah, eto combination din 'to siyempre nung ano, ah, nung sa stress na pinagdadaanan nun. Pero kasi meron akong ano, eh, an, ah, na-diagnose ako ng Graves' disease.
Graves' disease, ano 'no, oo.
Graves yeah, Graves' disease. So basically ano siya, ah, ah, thyroid hyperthyroidism.
Ah, okey oo nga, sa mga ganun mahirap makatulog talaga.
Mm, so ang nangyayari kasi, ah, since lagi naka-overdrive yung katawan ko, ah, lagi ako naka-fight or flight. So hindi ako makapag-relax, so tapos kaya nagmu nag-aano nagmu-multiply or lumalaki lalo yung anxiety ko kaya na kahit nakakatulog ako pagising-gising ako, ganun. Kasi, ah, yung parang magigising ka kasi natatakot ka for no reason, ganun.
Mm. Hmm. Hmm, pero after nung na-diagnose ka naggamot ka na no'n?
Mm, mm, ah, binigyan ako ng ano ng, ah, gamot tapos binigyan din ako ng ano ng pampababa ng heart rate, pangkontrol. Kasi yun din yung isa sa mga side effects nun, eh. So, napapansin ko dati pag nakaupo lang ako, oh, ah, umaabot yung heart rate ko ng 130-140.
Mm. Ay grabe, ang taas.
Oo, isipin mo wala akong ginagawa. Actually, nagpa-ER nga ako dahil dun, eh.
Sobrang risk yan, delikado. By the way, no'ng ah, no'ng naggamot ka naging okey ba naman? Or until now nagagamot ka?
Mm, talaga. Hmm. Oh, ano hanggang ngayon nagte-take pa rin ako. Pero, nabawasan na yong dose kasi ano siya, eh, medyo matagal siyang gamutan, eh. Kasi kailangan mong, ah, ah, mahuli yong ano, yong correct na dosage.b Hindi puwedeng basta-basta titigil. Pag ba isang test okey ka na gano'n. So, kailangan iti-taper-off ng maayos. So, up until now, ah, nag-take pa rin ako. Pero, sobrang minimal na 'yong dose. So, hopefully, ah, the next, ah, mga coming months baka may chance na matanggal na siya.
Ano ba yung ano ano ba yung nagiging effect, o parang reason kung bakit nagkakaroon ka ng hyperthyroidism? Yung ba ay sa genes na or sa way ng, ah, lifestyle mo or dahil na din sa sobrang stress?
Hmm, ano eh, ah, ang sabi sakin ng doktor ko ano eh, ah, minsan random lang eh.
Ah, puwede. <chuckles>
Oo, kasi 'di ba ano siya eh, autoimmune eh. So, ah, yun nga, baka yun sa case ko random, na "Oh, sa'yo 'to." Gano'n, wala akong oo yun.
Ah, okey. Mm. Ah, okey. Pero bago pero bago ka talaga ma ma-diagnose, hirap ka na din talaga matulog before, dahil nga na may gano'n ka, 'di ba? Pero ngayon pero ngayon, okey na? Maayos na 'yong tulog mo?
Mm, oo. Yeah, oo, ngayon. Ano na, hindi na kagaya ng dati ah, sorry iano ko lang 'no, bago ako na-diagnose dito pala sa ano, sa 'tong sa Graves disease na 'to, nag-consult rin ako sa ano, sa, ah, Neurologist.
Hmm.
Yun. So, ang binigay naman sakin, binigyan ako ng pampakalma. So basically pampatulog.
Ah, okey.
Oo. Then and that was ooh, sobrang okey yun. Kasi talagang nakakatulog ako. Pero hindi hindi nagbabago yung pakiramdam ko internally, nakakatulog lang ako.
Effects yung mga pampatulog na yun?
Pero ganun pa din, parang hindi kumpleto yung tulog, pero kumpleto tulog mo.
Oo. Oo, ganun, ganun. Yung ano, ah, an ang dating kasi sa'kin halimbawa tinake ko siya, tapos makakatulog ako. Yung sunod na gising ko, ah, kinabukasan na, ah, yung
Ah. Mm. Ah, parang groggy ka, parang ganun?
Oo, ganun. So, although masarap sa pakiramdam kasi nakakatulog ka, nakakapahinga yung katawan mo. Pero ano, ah, parang naiisip ko hindi 'to sustainable, eh, so hindi uubra maging dependent ako dito. So, ayun yun. Af mm, so nung pag-check nung ano, nada diagnose yung Graves', gumaan yung pakiramdam. Actually, ano paglipas siguro ng mga 2 months, 3 months, ng gamutan. No'ng simula, ang laki na ng improvement sa pagtulog.
Sabagay. Umokey. Nice, mabuti naman kung ganun. Pero ngayon di ba, <gasps> um, <clears throat> marami may mga araw talaga na hindi perfect. Yung kahit nag-iinom ka ng gamot ngayon kahit, ah, okey medyo okey ka naman na sa physical health mo. Pero may mga araw din talaga na hindi mo maiiwasang ma-stress, kahit na alam mo yung pagod na pagod ka. Pero may mga gabi ba talaga na kahit pagod na pagod ka, gising pa rin yung isip mo kakaisip ng trabaho o problema?
Totoo. Mm. Oo, totoo. Mm, oo may mga times pa rin gano'n. Kagaya nga ng sabi mo hindi natin maiiwasan yun, eh, 'no? Ah, although ano kasi minsan ano, eh, ah, mahirap kalabahanin yung utak mo, eh, kahit na alam mo ng ano, eh, ah, hindi dapat, gano'n. So, ako minsan ganun, ah, hindi pa rin ako may mga times na nahirap pa rin, ah, makatuloy-tuloy ng tulog pero hindi na siya gano'n kadalas. So, ang naisip ko kasi ganito, ah, alam ko yung main cause. Tapos naisip ko, "Ano pa yung mga pwede kong gawin, para ano, para, ah, matulungan ko yung sarili ko, lalo na sa pagtulog?" Kasi 'di ba, napakahalaga ng tulog, eh, yan yung pinakahinga ng katawan at utak natin eh, so naisip ko
Mm. Mm. Mhm. Mm. Eh, ano ba yung ano mo, yung ideal tulog setup mo?
Ako 'pag matutulog ako, guma meron akong ano, eh, meron akong mga konting ritwal, na over the time na-figure out ko na, ah, malaking tulong sa'kin, oo yun. So, ang una kong, ah, trinay sa malaking naging malaking tulong sa'kin is nag-aano ako, nag-i-stretching ako or nag-mobility exercise ako bago ako matulog.
Oo, ano yan? Mm. Mm. Uy bago yan, ah, kasi
'Yan. Oo, parang counter intuitive eh, 'no, kasi matutulog ka pero gagalaw ka. Oo, 'di ba? Meron kasi akong napanood na sinusundan ko rin yung tao na yun, uh, sabi ko ang sabi niya kasi ah, in a way ah kasi matutulog ka eh di ba tapos ah medyo matagal kang hindi gagalaw.
'Gi-stretching. Oo nga. <laughs> Oo. Mhm. Kaya, nag-stretching ka na bago
Oo, so eh, ang gusto ng katawan natin oo ang gusto natin ng katawan natin gumagalaw 'di ba? Ah, so, in a way ah, 'pag nag-stretch ka or nag-mobility exercise ka ng konti, para prine-prepare mo yung sarili mo, yung katawan mo dun sa pagtulog
Mm.
gano'n. Parang gano'n yung logic sabi ko, "Okey, sige, that makes sense." So triny ko, okey naman. Tapos nun pagka-after ko mag-ano, mag ah, mobility exercises, paghiga ko nagbe-breathing exercises naman ako.
Okey, gets. Mhm. Ah, kasi yung breathing exercises daw sabi daw nila ah, ah, kapag tama yung breathing exercises mo, unti-unti kang inaantok.
Hmm, gano'n, tsaka ano
Tama ba unti-unti kang mas nakakatulog?
Kasi siyempre ano eh, ah, para sa akin, ah, parang nagiging signifier siya na kasi siyempre 'pag nag-breathing exercise ka lalong bababa yung heart rate mo eh kasi kakalma ka. So, parang signifier na, "Okay na, eto na, ah, patulog na tayo."
Okey. Eh, anong oras ka ba karaniwang natutulog?
Ako kasi wala akong schedule, eh. So, kung ano yong i oo, pa-iba-iba siya. Kung ano yung trip ko. Kung paano umikot 'yong araw ko o 'yong linggo ko. Gano'n yong ano, yong nagiging schedule ko.
Ah, talaga iba-iba? Ah, pero yong ha yong haba ng ano, ng tulog, dapat ba 7 hours? Hindi puwedeng lumagpas? Gaano ka ka-strict sa sleep schedule mo?
Hmm, alam dati ano, eh, ah, alam mo yung, nag nag parang nag-hyper focus ako sa dami ng tulog, sa haba ng oras. Kasi yun yung lagi mong naririnig, eh, di ba? Ah, sa nababasa mo, kinukwento na, "Dapat 8 hours of sleep." Ganyan. Eh, isip ko, oo maka-8 hours of sleep ka, pero gising-gising ka naman. So, ah, hindi rin maganda. So, ang naisip ko, um, magfo-focus ako sa quality of sleep.
Mm. Para ano, para maging focus ka the whole day.
Okay. So, sa'kin kahit sabihin mo ng
Ano bang pinagkaiba ng quality, sa haba?
Mm, para sakin, ah, mas importante. Sa kasi nga, kung ngayon napansin ko sa'kin, kahit 6 hours lang yung tulog ko pero yung dire-diretso, masarap, hindi ako nagising, ah, naitabi ko kung ano man yung iniisip ko before ako matulog, paggising ko, refreshed ako, eh. Hindi 'yong parang "Ugh", 'yong, 'yong para kang ano, ah, parang kasi minsan kahit 'pag mahaba 'yong tulog para akong na ano, eh, nai-sleep inertia eh. 'Yong tipong ano, ah, kahit 8 hours na pero para kang pagod.
Hmm. Ay, ang ano no'n. Nakakalungkot 'yon kasi 'di ba in na pero napapansin mo ba na iba ang paraan mo mag-isip o mag-react kapag kulang ka sa tulog?
Oo. Ano ako, ah, at least dati ngayon ma-ano na eh, um, mas manage na ngayon. Pero dati no'ng hindi pa nahuhuli 'yong ano sistema, ano talaga 'pag kulang sa tulog, walang tulog sobrang iritable. Mahirap akong kasama.
Hmm.
Kasi ano mabilis uminit 'yong ulo. 'Yon din 'yong 'no oo, seryoso ah, ano kahit nga ako eh, 'yong napapansin 'yong mahuhuli mo 'yong sarili mo na, "Teka, bakit ka ganito magsalita? Bakit ka ganitong magreact?" Mm, mm. Kahit mga inanimate objects inaaway ko.
Kahit mga maliliit na bagay 'no?
Halimbawa may hindi lang ako mabuksan na-stuck lang ng konti. 'Yong tipong madaling solusyonan lang wiggle mo lang ng konti bubukas na naman. Hindi, inaaway ko. Gano'n. 'Yon so, na-realize ko, "Ah, mm. Hindi ko gusto 'tong ano 'to 'no, 'yung nagiging ako 'pag ganito." So ayun.
Kailangan may mabago.
Tama, oo. So ayun, awa ng Diyos ano naman.
Mm. Maganda 'yon. Maganda 'yon kasi, um, nare-realize mo na kailangan mo 'yung magbago. Tas ngayon may mga routines ka na o ritwal na ginagawa para mas, alam mo 'yon, mas maging maayos at quality 'yong tulog mo. Kasi importante din talaga 'yong quality sa quality ng tulog sa buhay ng tao. Eh, para sa'yo, bakit nga ba mahalaga ang tulog sa pag-manage ng stress?
Mm. Ah, siguro ano yun eh, hand in hand, I guess. Siguro ah, gawin mo 'yung part mo to acknowledge the stress bago ka matulog. So gawa ka ng paraan para ma-manage. Kasama 'yung pagma manage 'yung pagtulog kasi kung hindi mo mahuhuli muna or hindi mo magagawan ng paraan before ka matulog hindi ka rin makakatulog eh, 'di ba? Pero 'pag na
Mm. Sabagay. Eh sa tingin mo?
'pag nadali mo na 'yung tulog mo an'laking bagay niya sa ano, sa pagma-manage ng stress mo. Kasi, 'di ba 'pag natutulog tayo ano eh, naglilinis 'yung utak natin ng ano eh, ng toxins, 'di ba? So, para siyang ano, nag ah, nag-i-index ng mga nangyari, tapos dini-discard niya 'yung mga hindi magaganda na toxin sa brain. So, ah, malaking bagay lalo na 'pag ah, medyo mahaba-haba 'yung deep sleep.
Dire-diretso na. Sabagay. Sabagay, sang-ayon ako diyan. Eto naman sa tingin mo, sa generation natin ngayon or sa generation meron yung, ah, Gen Z, millennials. Ah, undervalued na ba yung pagtulog sa, ah, kultura ng hustle o pagiging productive?
Mm. Oo. Ay yung sa sa I guess, yung sa context na yun nung hustle culture ano, ah, sa tingin ko nagte-take na nai-te-take-for-granted yung pagtulog- yung pahinga. Kasi nagiging, ah, ang nagiging main goal is yung ano nga, yun nga, mag-hustle. So kailangan, ah, kita, gawa, trabaho, yung parang nagiging ang minsan ang nagiging worth is yung productivity.
Mm. Yeah.
So, naisasantabi yung pahinga. Which is napaka-importante, kasi 'pag bumigay yung katawan mo.
Wala. Yes. Ikaw din yung maaapektuhan, pati mga taong nakapaligid sa'yo. Pati pangarap mo, 'di ba?
Tapos, lahat nung pinaghirapan mo. Exactly. Oo exactly. At yun yung sa tingin ko, natututunan ngayon ng mga millennials or yung mga older millennials. Kasi nararamdaman na nila yung effects.
Mm. Yeah, tumatanda na sila, <laughs> 'di ba?
Oo, 'di ba? So ngayon gumagawa na ng paraan para ano, para, ah, maagapan. Para siyempre ang maiisip mo na ngayon longevity na, eh, 'di ba? 'Pag may edad na, siyempre mas gusto mo pang tumagal. Ayaw mo namang umabot ka ng, ah, later years mo tapos hindi ka makakilos, debilitated ka, so gagawa na ng paraan ngayon ang mga ano, mga older millennials kasi nga yun, naramdaman na nila.
Yes. Sabagay, at saka ano, di ang mga ang ang, ah, mga Gen Z kasi mga medyo bata pa yan, eh. So, 'yan talaga yung pukpok talaga sa hustle. Tsaka yung pagiging productive, prime nila yan, pero tatanda din sila. <chuckles> Pero kung may maipapayo ka sa isang taong laging puyat at stress, ano yung una mong sasabihin sa kanila?
Mm. Prime. Oo. Oo and ano. Oo. Siguro bukod dun sa cliche na magpahinga ka ano, ah. sa'kin ang mahalaga yung ano, eh, yung realization saka yung acknowledgement, na merong cost yun at bakit mo ginagawa yun. Lalo na kung gusto mo talagang magpahinga at matulog at hindi mo magawa. Sa'kin siguro acknowledge mo na, may stressor ka sa buhay. Tapos, ah, from there, ah, gawin mo yung mga paraan. Maging mag-trial and error ka ng paraan para ma-manage mo ng, ah, at least okey yung stress levels mo para makatulog ka nang maayos.
Sang-ayon ako diyan. Acceptance is the key, 'di ba? Ayun, maraming salamat sa lahat ng ating mga napag-usapan and salamat din sa oras mo.
Yeah. Mm, salamat din sa iyong, ah, pakikinig. Salamat.